अ, सबका अपना-अपना कारण रहा होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी दिखावे के लिए करते हैं। कुछ लोग का अ, सच में शायद जैसा वो अ, महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि इसी बहाने अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट हो पाएँ, तो अपनी जि दिनचर्या को साझा करते हैं। लेकिन इसका अ, इससे कहीं न कहीं प्राइवेसी भी अ, कंसर्न हो सकता है कि आपको पता नहीं अ, कि इन जगहों पे जहाँ पे भी आप अ, ये तस्वीरें डालते हैं, वो कहाँ जा रहा है, उसका कैसे उपयोग हो सकता है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, तो आप जो भी डालिए सोच-समझ के डालिए। कुछ ऐसी चीज़ें व्यक्तिगत चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सोच-समझ के आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक़्क़त भी हो सकती है।
ओह! अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ओह! अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। उ, पूर्णतः सच। जी, जी। अरे वाह! बिल्कुल ये तो आपने बहुत सही बात कही और अ, वैसे आपको लगता है कि, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल है ना एक बार को सावधानी बरतनी चाहिए। तो, आप कोई ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे जो आपके साथ या कभी आपके किसी मित्र या बंधु-बांधव के साथ या कभी आपने सुना हो? कि उनके साथ ऐसा हो कि उन्होंने लापरवाही करी हो, जिसके लिए जो है अ, मतलब बाद में उनको कुछ तक़लीफ़ का सामना करना पड़ा हो? कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो सोशल मीडिया के कारण?
अ, मेरे साथ तो नहीं हुआ भगवान की दया से लेकिन मेरी एक दोस्त ने बताया था कि उसके साथ अ, एक तरह का स्कैम हुआ था और उसका जो है इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो किसी ने हैक कर लिया था। और वो कुछ पैसे-वैसे का जो है माँग कर रहे थे और दूस हर और उस जिस जितने भी अ, दोस्त उसके साथ जुड़े हुए थे अ, उस इंस्टाग्राम में अकाउंट में तो सबको वो मैसेज कर-कर के अ, उसकी तरफ़ से अ, जो है पैसे की माँग कर रहा था। जब उसे पता चला तो उसने तुरंत अकाउंट को ब्लॉक किया और अ, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है अकाउंट जो है सेफ रहे और आप सारे सिक्योरिटी फीचर्स उसमें जिब हर अब तो हर एप्लीकेशन में सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं, नहीं हैं तो उसको इनेबल करिए और उसको पब्लिक अकाउंट मत बनाइए। और पब्लिक में क्या शेयर कर रहे हैं अ, ये ध्यान में रखिए कि वो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत चीज़ें ना हो।
ओह! जी, जी। अ, धीरे। ओह! अच्छा। जी, जी। ओह! अच्छा जी। अरे रे रे! हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पूर्णतः। बिल्कुल, बिल्कुल। उम, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। ओह! हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। और वैसे आपको क्या लगता है कि अ, जो है सोशल मीडिया का उपयोग करने से जो स्क्रीन टाइम लोगों का पहले हुआ था, क्या वो पहले से बढ़ गया है? और अगर बढ़ा है तो आपको क्या-क्या ऐसे जो है ना कि एक बार वो बदलाव देखने को मिले लोगों में? अ, जैसे आपको लगता है कि क्या जो उनकी आँखें जैसे पहले बिल्कुल चुस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त होती थीं, क्या उनकी आँखें जो है वो आज भी वैसे पहले की तरह ही हैं?

जी, कोशिश तो वही रहती है कि मैं उठने के साथ, जो है, जो सुबह में अ, जो है, सेल्फ़-अफ़र्मेशन जो होता है, खुद के साथ पॉज़िटिव बातें करना और बाहर जाके सूर्य की रोशनी लेना, एक्सरसाइज़ करना, ये सब अ, मैं रोज़ यही सोच के सोती हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मोबाइल हमारे पास ही रहता है, तो एक तो अलार्म जो है, वो एक चीज़, जिसके कारण, जो है, नींद अचानक से खुल जाती है। अलार्म को बंद भी कर दिया, तो आप आप जैसे ही आप मोबाइल हाथ में आता है ना, आपका मन करता है कि, "कुछ आया तो नहीं है व्हाट्सऍप पे? कुछ ऐसा न्यूज़ तो नहीं आया?" कुछ नोटिफ़िकेशन आया, तो तुरंत, जो है, आँखें खुल जाती हैं। तो ये सब अ, चीज़ें हो जाता है आजकल। तो मोबाइल से दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है।
ओह! जी, जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ, ये तो सच कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। जी, जी, पूर्णतः ये तो आप बिल्कुल सच कह रही हैं और ये बहुत बड़ी समस्या भी बन चुकी है। आपको वैसे क्या लगता है कि जैसे-जैसे सोशल मीडिया का, जो है अ, प्रयोग लोगों में बढ़ता जा रहा है, तो क्या इससे लोगों की सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है क कुछ हद तक?
जी, बहुत हद तक प्रभाव पड़ रहा है या हर उम्र के लोगों में प्रभाव पड़ रहा है, मैं तो ये बोलूँगी। क्योंकि अ अ, अब अब जैसे मैं कि एक अ, अब उदाहरण देती हूँ, मेरे घर की बात कर लें, तो पहले जो है, मोबाइल तो था नहीं, जो तो मेरे मम्मी-पापा जो है, कभी मोबाइल उतना यूज़ करते नहीं थे, घर पे अपना लैंडलाइन हुआ करता था, तो किसी का कॉल आता था, तो वो अ, उठा लेते थे। लेकिन अब मोबाइल जब हाथ में आ गया ना, तो वो जो इतने सारे जो एप एप आ गए हैं, फेसबुक में हमेशा लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ स्क्रॉल रील चल रहा होता है, और उसमें वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो अ, खराब है या सही है या गलत है। जो दिख रहा है, फिर वो हमें शेयर करना शुरू कर देते हैं, सबको। <laughs> तो इतना समय बर्बाद करते हैं उसमें, और पता नहीं, कैसी-कैसी चीज़ें देखते हैं, उसपे तो कोई कंट्रोल रहता नहीं है। और उसमें फिर उसके बाद जो देखते हैं, उसको सच मान लेते हैं और फिर सबको मतलब भाषण देना शुरू कर देते हैं।
ओह! जी, जी। हाँ जी। ओह! अच्छा, अच्छा। हुँ, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! अरे! अरे! ये तो सच कह रहे हैं। ओह! अच्छा! हाँ, बिल्कुल। अरे! ये तो बहुत पूर्णतः ये तो आपने बिल्कुल सच्चाई बताई है। पर वैसे आपको क्या लगता है कि अ, कौन-सा जीवन ज़्यादा अच्छा था मतलब सोशल मीडिया के आगमन से पहले का, या सोशल मीडिया के आगमन के बाद का?